あの、ちょっとご相談したいことがありまして、少しアドバイスが欲しいんですけど、あの、今現在その自分トレーニングができてなくてはい、その筋力トレーニング、筋トレっていうところなんですけど、その、今やれてない理由が、その、優先順位が下だなと思っちゃってて、筋力トレーニングに関して、その、というのも、その、自分の場合、今英語の勉強が一番優先するべきところだと思っていて、その、ほんとにそこに集中するために筋トレのやっぱり30分から1時間はどうしてもかかっちゃうので、そこをやっぱり英語に当てなきゃなっていうところで、すごいモチベーションが下がっているんですね。
ええ。 あ、もちろんです。うん。 ええ。 うんうん。 うん。 はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。確かにね、何かこう今やらなければいけないこととか、こう、ま、時期的にもね、ちょっと早めにこれをしなきゃいけないっていうものがあると、どうしてもね、そっちの方に意識が行ってモチベーションって落ちてしまいがちですよね。
はい。そはい。 はい。 あ。 や、もうほんとにおっしゃる通りで、なんかやっぱり、筋力トレーニングがすごい好きだし、やりたいんですけど、その優先順位っていうところがすごいネックで、なんか、英語の実力、試験がその1月にあるので、そこに向けてやらなきゃいけないんですけど、そこの期間が短いからこそ、トレーニングをやめて英語をやらなきゃいけないっていうのもあって、なんかそこですごいモチベーションが下がってるのと、やっぱりやらないと筋力下がっちゃうので
うん。 ええ。 はいはい。 うーん。
そこでもちょっとがっかりしちゃうというか、自分自身。
ああ、そうですよね、確かに。ちなみにね、この、ちょっと、トレーニングのモチベーションが下がって、あまりね、取り組めなくなったのはだいたいいつぐらいからになるんですか？
はい。 はい。 あ、そうですね、えっと、大体、ええ。 2ヶ月前ぐらいに辞めましたね。
あ、は、なるほど。うんうん。
はい、それで、その、2ヶ月、その、2ヶ月前まではなんか 余裕があったので心に、英語の試験に対して時間があったので、その、全然大丈夫だろうと思ってたんですけど、最近になって、その、2ヶ月後になって全然すごい
はい。 うん。
なんて言うんだろうな。 その、試験に対して全然
ええ。
準備できてないってことに気づいたので、すごい、トレーニングする時間ないなと思っちゃってるっていう感じですね。はい。
ああ、そうだったんですか、うん。 なるほど。ちなみに、その、トレーニングをね、中断する、その、2ヶ月前については、だいたいどのような内容のトレーニングをね、どのくらいの頻度でされてたんですか？
えっと、もう、そうですね、その頃は、もう、かなりやっていて、えっと、週に7回、なまい毎日ですね。<chuckles> あ、はい。毎日で、その、ええ、筋力トレーニングなので肩とか胸とか、あとは、そうですね、腹筋とか全部部位ごとに分けて1日やってて、それをいちまあ、短い時でも30分で、い30分から2時間ぐらいの感じでやっていたっていう感じですね。
うん。 ああ、すごいですね。 ええ。 ああ、なるほど。ちなみにやられてたのはこうトレーニングジムとかね、そういうところに行かれてやってる感じですか？それともこうお家でできるような感じでね、自宅でやられるものでしたか？
はい。 あ そそう。 そうですね、自分の場合は自宅と公園を使ってやってましたね。あ、はい、そうですね。それでそのなんだろうな、自分の場合はその自宅にダンベル、可変式のダンベルがあるので、それを使って、え、筋力トレーニング、う腕とか肩とかはそのダンベルとかでやってたんですね、はい。
うん。 あ、そうなんですね。うん。 はい。 ああ、なるほど、そうだったんですね。でもそれでね、毎日週に7回も続けられてたなんてすごいですね。
はい、そう。 はい。 ああ、そうですね。そう言っていただけるとほんと嬉しいんですけど。なんか、やっぱり体もでかくなってきててその頃、すごいいい感じの自分が理想にの、体になれてきてたんですけど、そのタイミングで、その英語っていう課題が出てきちゃって、<chuckles> そうですね、そこの止めなきゃいけないっていう決断もそれなりに辛かったんですけど、ただもう最近になると
うんうん。ええ。 はいはい。 なるほ うん。
トレーニングのモチベーション自体もちょっと下がってきちゃってるのかなっていうのもあって
ええ。
はい。その、1回止めたことで、なんか、なんだろうな、続けてた時のモチベーションのまま、維持できてないっていうのもあるかもしれないんですよね。
なるほど。確かにいくのやめてしまって、で、かつね、長い期間空いてしまうと、ま、ほんとにまた再開したとしてもね、これまでみたいにできなかったらどうしようとかね、やっぱ、もしそれでできなかったらって、こう、落ち込んでしまったりとか、そういうこともね、どうしても考えてしまうのでモチベーションって下がりがちになりますよね。
はい。 はい。いやいや、い いや。 いや、ほんとにおっしゃる通りだと思っていて、その、やっぱり、おんなじ重量とか回数ができなくなっちゃうんですよね、再開するってなると。そういったところですごいストレスも溜まるんですよね。なんか、自分が弱くなったじゃないですけど、なんか、自分の能力が落ちた感じがしちゃって。
うん。 はい。 うんうん。 うんうん。
なんか、そういったところを考えると、やっぱり、モチベーション自体も、ちょっと、最近下がっちゃってるのかなとも思いますね。
なるほど。ちなみにね、結構、その、英語の勉強される前まではね、トレーニングそれなりの長い期間をね、続けてやられてたと思うんですけど、その当時の、その、トレーニングをすることの目標とか、なんか、理想的なね、こう、自分の姿とかっていうのは何かあったんですか？
はい。 はあ。 そうですね、それはもうほんと見た目が一番だったんですけどはい、だいけど、その、サブで一応健康っていうところも見てはいましたし、そうです、やっぱ、一番見た目で、かっこよい体になりたい、でかくなりたいっていうところが一番の目標でしたかね、当時は。
うん。 はい。 なるほど。確かにね、トレーニングを続けて、少しずつでも理想の体に近づけていくとね、それを見る自分も、こう、楽しくなるしそれがまた一つモチベーションにもつながりますよね。
はい。 はい。 はい、もう、ほんとにそうですね。その、やっぱ、鏡を見る時とかすごい嬉しかったですし、その、やっぱり頑張った証っていうのが目に見えるっていうのが、すごい自分としては楽しいものだったので、その当時は。なので、やっぱ、続けてて毎日この嬉しさがあったんですけど、最近はほんと続けれてないというか、その、できてないことが、ちょっと、罪悪感も感じちゃうし、なんか、そうですね、やりたいなとも思ってる感じですね。
うんうん。 ええ。なるほど。 うんうん。 なるほど。やっぱりね、1回こう長い間中断のね、ブランクがあったとしても、ご自身としてはね、やっぱこうトレーニングをやってた時に得られた達成感とか、そういったものをこう懐かしく感じつつね、時間とかちょっとなんかしらの方法でね、できるようになりたいなとお考えなんですね。
はい。 はい。 あ、もうほんとにそうですね。その、やっぱりやりたいんですけど、やっぱり英語が一番大事だとは思っちゃってる思ってるので、今現在。なのでその
うんうん。 ええ。
やっぱりその時間を空けて、でもやるべきなのかっていうところもすごい悩みますし
うんうん。
はい、な悩みます。その ただその時間を空けてやった場合、英語がうまくいかなかった時のダメージもすごいでかいので、そういったところの踏ん切りがなかなかつけられないっていうのもありますね。はい。
うん。 ええ。 なるほど。確かにね、こう英語の試験っていうのがもう1月っていうもう差し迫ったすぐ近いとこにあるのでね、そこはもうほんとにそっちに時間と労力を割いてやるべきだとは思うんですけれども、やっぱですね、やっぱりこう運動とか筋肉トレーニングっていうのも、1つね、そういったこう勉強とかでつかえた脳とかについてのこうリフレッシュんなったりとか、続けることでやっぱりね、体としても心にもいい影響があるかと思いますので、ま、そい忙しい中でもね、ちょっとした時間でできるトレーニングっていくつかあると思いますよ。
はい。 あ、そうですか。 はいはい。 はい。 ああ、なるほど。ああ、確かにそうですね。なんか、やっぱり自分が完璧主義っていうのもあるのかもしれないんですけど、筋トレをその、始めちゃうとすごいやりきらなきゃっていうふうに考えちゃうんですよね。はい。なんかやっぱそこを変えてみるっていうのも、今、お話聞いていいのかなとも思いましたね。
うんうん。 ええ、なるほど。 そうですね。あとはなんかほんとに、ま、日常生活で取れる時間内とかで、あの、無理ないところから始める。で、且つそれを習慣と結びつけるというのもすごくお勧めでして、例えばあの、シャワーとかね、お風呂に入る前の5分間、これを1分ごとに区切りまして、1分間プッシュアップをとりあえず全力でやる、何回できるかとかね。そ、いっぷんかんトレーニングを1日3種類入れてみるとか。それであればこう、5分以内でね、パパッとできるようなトレーニングにもなるし、やったっていう達成感もね、しっかり感じられるので、こちらについてね、どうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか？
はい。 ああ、なるほど。 はい。 ほお。 ほ、ええ。 ほう。 ああ、なるほど。 や、もうほんとに目から鱗というか、確かに習慣に結びつけるのはすごいいいかもしれないですし、なんかその、5分間のトレーニング、1分間トレーニングみたいなところも、全然視野に入れたことはなかったので、確かにそれやるだけでも全然、体の位置というか、筋力が落ちることは低下できそうですし、そうですね、それぜひ取り入れてみるのいいかなと思いもん思いました。
うんうん。 ええ。 そうですね。せっかくこうね、お話を聞いていると、お家の中でね、可変式のダンベルがあったりとか、筋トレをするにあたっての設備とか環境って整っているとのことだったのでね、そういうふうに1分間隔のところで体のいろんな部位をその日ごとに変えてね、1分間全力、とりあえず取り組むとかってやると、ちょうどいい感じに汗をかいけて、で、その汗をね、またすぐシャワーで浴びあの浴びて流せれば、いい感じのリフレッシュにもなると思いますので、そういった時間をね、少し取り入れてみるっていうのがお勧めです。
はい。 はい。 ほほ、なるほど。 ああ、そうですね。確かにお話聞いても、みお話聞いてみるとなんか、そうですね。その、やっぱり頭的にはすごい詰まっちゃってきてるので、英語の勉強のせいで。そういったところでリフレッシュもできそうだなとも思いましたし、その、今悩んでいる、筋力の低下とかモチベーションが下がってるってところも、予防できそうだなとも思ったので、すごい、そうですね、ありがたいアドバイスだなと思いますね。
うんうん。 ええ。 うんうん。 ええ、そうですね。それにほんとにこう、運動して筋肉をつけて代謝を上げることで、これからの時期ね、風邪とかこう感染症っていうのも怖いですから、そういったところに対する免疫をつけることにもなりますので、やっぱりね、トレーニングをほんとに少しの時間でもやっぱり継続するということが、こう、ご自身の体にとっても心にとってもすごくいいものになると思いますよ。
はい。 ああ、なるほど。 あ、そうですね。確かに風邪引いたら元も子もないですもんね。勉強できなくなっちゃいますし。あ、なるほど。確かにそう言われてみると、そういうちっちゃい習慣と結びつけて、ちっちゃいトレーニングでもやっても、やるっていうのがすごい、心の負担は確かに軽くなりそうだなとも思いましたし、なんかそうですね。その完璧主義みたいなところをやめれるっていうところもありそうですね、その感じだと。あ、なろ
そうですね。 うんうん。 ええええ。 そうですね。その、ま、ほんとに短いね1分かける３セットでね、ごふん以内で終わるようなものによって、こう頭とか心も1回整理できたりとかね、完璧主義であるのはすごくいいことだとは思うんですけど、それでもね、どうしても疲れてしまうこともあるかと思うので、そういった時のリフレッシュとしてね、取り入れてみるっていうのはすごくいいとは思います。
はい。 なるほど。 はい。 まあ、確かにそうですね。なんか、すごい悩んでいたんですけど、確かにそれでもいいのかなとも思えるようになりましたね。
ええ、ま、ほんとにそれこそ、1分間プッシュアップでもね、こう続けていけば、昨日は例えばね、60回だったのが、今日はね65回できたとか、そういうふうにこう数が少し変わってね、増えてきたっていうのをまたモチベーションとしてよくね、こう働きかけてくれるかとは思います。
はい。 ああ、なるほど。 あ、そうなんですね。確かにそういうのを取り入れたら、これ今までの悩みがすごい吹っ切れそうな気がしました。なんか、お話聞いて頂きどうもありがとうございました。